А, в принципе, да, э. И я, на самом деле, очень часто читаю, а, электронную книгу, э, и там не так уже при п критично качество освещения, да. Я, да, наверно, бумажные книги читаю только на иностранных языках, а на русском электронка у меня.
М. Мгм. А это очень интересный момент, да, вот п и, с чем связан вот этот выбор, да, вот э, в каком формате читать книгу, да, и как это влияет вот на саму атмосферу чтения?
Мгм. А слушай, ну я, наверное, уже за эти годы настолько привыкла к электронной книге, что для меня это нь ну, особого в э, влияния на фо формат и атмосферу не оказывает. Да, я всё равно читаю книгу. Просто русскоязычную литературу я читаю в таких количествах, что, ну, невозможно, да, иметь ее м, э, ф физическом воплощении, да, <chuckles> э, да, а, вот, а, э, к
Так. Физическом. <chuckles> Мгм. Будут шкафы как, э, о там. У многих там, м, в прошлом стояли, да, такие стенки, э, м, а, полностью забиты..
Да. Да, и у меня до сих пор у родителей такая стоит наша библиотека.
Мгм. Так.
У меня она сейчас гораздо меньше, э. Ну и, знаешь, по всяким странам, м, переездам, городам она так немножко поистрепалась, конечно. <chuckles>
Ну, их сложно перевозить, да, потому что, и они тяжёлые и объёмные, вот. А, м, и современные технологии позволяют, в принципе, читать это вот, э, через, как ты говоришь, электронные книги, да?
Да да да, сложно. Мгм. Да, и там же очень такой, ну, правильный экран, да. Это же не с мобильника ты читаешь. А он, э, имитирует, э, настоящую книгу, и он совершенно не вреден для глаз. Это важно.
Да да. Да, нет вот этого вот синего света, да, который может навредить. Да, это это действительно так. Э, хорошо, что такие, в принципе, возможности есть. А, но, а, не влияет это как-то на атмосферу чтения, потому что вот многие говорят, что вот им прямо важно, чтобы была н настоящая бумага, чтобы можно было вот это полистать, почувствовать запах, э, книги. Как у тебя?
Мгм, да-да-да.